Est-ce que tu pourrais me raconter comment la musique a marqué ton identité?
Ah bien sûr, alors la musique moi ça a été un truc qui a beaucoup, heu, marqué ma vie, heu, disons que j'ai eu beaucoup de phases, heu, différentes de ma vie dans lesquelles, j'écoutais différents genres, différents artistes et du coup j'ai pu explorer plein de plein de sujets justement, plein de plein de choses différentes.
Mmh mh. D'accord. Intéressant, est-ce que, heu, chronologi chronologiquement, heu, quand tu étais peut-être adolescent, t'éto t'écouter quoi comme musique?
Donc, heu, ça Bah, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à à me détacher justement de la musique de mes parents puisque, heu, je me rappelle que j'ai reçu mon 1er, heu, MP3 et à ce moment-là j'écoutais beaucoup j'écoutais beaucoup Michael Jackson ou des trucs un peu pop, heu, mais d'avant, d'avant ma naissance. Heu, bizarrement j'aimais pas, heu, ce qui sortait, heu, au moment où j'étais adolescent donc c'était dans les années, heu, deux mille. J'aimais pas la musique, heu, qui était, heu, qui était, jou jouée partout. Donc, heu, ça me ça me parlait pas, donc j'écoutais beaucoup de trucs anciens en fait, de la génération de mes parents justement.
OK. Mmh mh. D'accord, donc en fait, au au lieu d'écouter un petit peu tout ce qui était 2Be3, des choses comme ça, ou Avril Lavigne, heu, tu es parti plutôt sur, heu, du U2, heu, des Cranberries, des choses comme ça?
Ouais. Ouais, même, heu, ouais. Ouais, ouais c'est un peu ça, heu. Maintenant, heu, s je sais pas si c'était une question de goût vraiment ou si c'était juste pour faire, heu, genre un peu parce que, heu, effectivement maintenant j'écoute de tout, même, heu, les musiques des années deux mille, je les aime bien, heu. Mais bon c'est vrai qu'il y a une certaine, heu, magie dans dans tout ce qui est sorti avant j'ai l'impression, heu, en tout cas, heu, pour moi qui s'est peut-être un peu perdue. Heu, voilà ça c'est une question vraiment de point de vue, il y a toujours des musiques de qualité qui sortent aujourd'hui mais, heu, voilà je me retrouve plus dans la musique d'avant, quand même.
Mmh mh. OK. Est-ce que tu penses que du coup bah, avec cette musique d'avant, est-ce que tu penses qu'il y a des périodes qui sont un petit peu des ères, heu, un petit peu, heu, mmh, divines quelque part? Parce que par exemple un groupe comme, hem, Led Zeppelin ou les Rolling Stones, sortaient peut-être des tubes qui avaient cette saveur particulière, alors qu'aujourd'hui malgré que ce soit le même groupe, i i avec la technologie d'aujourd'hui ils arrivent plus à reproduire, ce qu'ils faisaient avant?
Ouais en tout cas l'industrie a beaucoup changé, c'est vrai que justement les groupes, heu, que tu citais, heu, avant sont des groupes qui ont qui ont créé, heu, quelque chose, heu, qui ont créé quelque chose qui a duré, heu, des des des des décennies en fait. Heu, et puis, heu, alors c'est ça a ça a sûrement un lien avec, heu, l'esthétique qu'ils avaient et le côté rebelle et cetera. Heu, aujourd'hui, les les gens se s'attachent moins à des artistes. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus éphémère, donc les artistes qui qui deviennent, heu, connus, heu, ouais je pense, heu, ils ils deviennent connus en fait, mais ç ça reste rarement un un gros phénomène comme ça a pu être le cas avant. Il y a aussi beaucoup plus de d'artistes du coup, heu, avec les plateformes de streaming et cetera. Heu, avant voilà, tu payais un CD, donc, heu, tu tu payais un vinyle, ça te coûtait déjà très cher, donc de tu tu faisais attention à tu faisais attention à ce que tu achetais, à ce que tu écoutais quoi.
Mmh mh. Ah ouais? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a aussi le le fait que le le canal de distribution, qui était, peut-être, globalement, heu, bon les c'est vrai les là où on vendait des des CD, mais aussi la la télé, maintenant avec, heu, la multiplicité des sources, heu, qu'offre internet, et bah, du coup, tout le monde s'est dilué, alors qu'avant tout le monde avait les mêmes goûts?
Mmh mh. Heu, ouais en tout cas, il y a il y a il y avait pas forcément tout le monde qui avait les mêmes goûts, mais il y avait des il y avait des groupes distincts. En fait, il y avait, heu, les les gens qui écoutaient du rap, les gens qui écoutaient du métal, les gens qui écoutaient du rock. Aujourd'hui, tout le monde est un peu, heu, tout le monde est un peu plus ou moins pareil, j'ai l'impression. Ils écoutent un peu, heu, tous, heu, Drake et ils écoutent un peu tous, heu heu, du rap US ou ou de la techno, quoi. C'est vraiment, heu, c tout le monde est un peu aussi plus ouvert, j'ai l'impression. Il y a moins de d'identités. Heu, donc, heu, cha chaque personne n'a pas n'est pas attachée à 1 style de musique. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, je trouve.
OK. Mmh mh. OK. OK, OK. Est-ce qu'à un moment il y a eu un tournant, heu, particulier? Et surtout, quel est l'artiste ou la chanson ou le style qui a complètement marqué ton identité, peut-être même jusqu'à aujourd'hui?
Bah, disons que moi, il y en a eu plusieurs, en fait et j'ai parce que j'ai beaucoup changé de de de style de musique, en fait, heu, après mon adolescence. Donc, il y a un moment, je me souviens, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à écouter du rap américain. Donc j'ai commencé, j'écoutais, heu, beaucoup, heu, 2Pac. Donc lui, il m'a un peu ouvert sur le rap américain. Et puis après, j'ai commencé à écouter du rock. Donc, heu, là j'ai commencé à écouter, heu heu, les Rolling Stones, justement. Heu, j'ai j'ai commencé à écouter les Beatles, les trucs comme ça. Heu, et puis, en fait, j'ai en fait c je me souviens très bien du moment où j'ai découvert un magazine qui qui s'appelle, heu, les les 500 plus grands albums de tous les temps. Et je l'ai je l'ai lu, en fait, ce magazine, et j'ai décidé d'écouter tous les albums. Donc ça m'a pas mal ouvert sur, heu, sur la musique. Ouais, les 500 ça m'a pris, je pense, 1 an. Un truc comme ça. Ouais, ouais. <chuckles>
D'accord. D'accord. Mmh mh. Ah tous, tous, tous? Les 500? Tu as écouté les 500 albums, en entier?
Heu, ouais, ouais tout ça en entier. Ben, il y avait déjà Spotify, hein, donc, heu, c'était facile. Mais du coup, ça m'a permis d'identifier, heu, ce que j'aimais. Et dans dans la liste, il y a des trucs que je que j'aimais pas du tout, mais il y avait aussi beaucoup de trucs qui qui m'étaient inconnus et que j'ai vraiment tout de suite adoré, quoi.
Waouh, waouh. OK. OK. À ce moment-là, là, après cette écoute, heu, intense, <chuckles> très intense, hem, heu, si tu si tu t'avais un top 5 c'était quoi, heu, en termes de groupe ou de chansons?
Ouais, ouais. <chuckles> Ben, à à ce moment-là, heu, donc le le magazine en soi, il est quand même assez orienté, heu, rock et années 60, heu, jusqu'à 80. C c'est Rolling Stone Magazine qui est un magazine quand même, heu, voilà, qui est, bon dans la direction artistique, c'est plutôt pouss voilà, plus poussé vers ça. Donc les 1ers albums du top 10 c'était voilà: Bob Dylan, les Rolling Stones, les Beatles. Moi perso j'ai f peu le tri dans tout ça et puis, heu, j'ai ouais, à l'époque où je l'ai découvert, j'ai dû me tourner plus justement vers, heu, ouais, ben Bob Dylan, Bob Marley, heu, Velvet Underground, heu, des trucs un peu comme ça. Et puis j'écoutais toujours du rap, mais le rap était moins représenté dans dans ce classement. C'était du coup, heu, du rap, heu, qui était dit, un peu de qualité, un peu, heu, Nas, heu heu, A Tribe Called Quest. Des trucs comme ça, quoi.
Ouais. Connu? Mmh. D'accord. OK. Et du coup, heu, est-ce que cette, heu, dose de rap tu as jamais emmené à aller vers du rap un peu plus français, comme du MC Solaar, par exemple?
Si, si. Après, justement, le rap, heu, américain, du coup, je suis rentré dedans en 1er. Mais après, heu, je me suis quand même intéressé beaucoup au rap français. Et heu, bah justement aussi pour les concerts, c'est plus facile, hein. Heu, en f heu, en France, il y a il y a quand même, heu heu, il i i j'a heu, voilà, <chuckles> heu, logiquement, voilà. Donc j'ai j'ai vu NTM
Oui, forcément. <chuckles> Oui, oui Oui, les r les Rolling Stones ne sont pas toute l'a toute l'année en France, oui, c'est vrai.
Non, mais je les ai vus à Lyon quand même, heu, récemment, où ils sont ils sont très vieux. Mais, heu, mais le rap français aussi, heu, voilà, c'est plus facile à voir et puis c'est plus facile à écouter, heu, dans le sens où tous tous mes amis, à l'époque, écoutaient ça et heu, qui parlaient pas anglais. Du coup, voilà, le rap US, ça les m ça les ça les intéressait moins, quoi.
Oh, bien. Mmh. Et du coup, toi, heu, l l'influence de tes amis, des autres, a quand même façonné, un moment, ton identité? Alors adolescent, heu, c'est c'est probable, en tout cas. Heu, ou tu t'es tout de suite vraiment détaché, quand même, malgré, heu, qu'ils puissent aimer, heu, les tubes du moment, quoi?
Ouais. Bah, j'ai quand même commencé, à f à force justement de les fréquenter et d'entendre, heu, des musiques un peu, heu, un peu, différentes, que à à apprécier en fait malgré moi, ces ces artistes, et puis après, on allait dans des festivals, des concerts et tout, donc je les ai vu en live et puis j'ai quand même dû reconnaître qu'il y avait quelque chose.
Ouais. D'accord.
Un, heu, un peu moins senti, heu, en m en marge, heu, à écouter que des musiques anciennes, et j'ai un peu compris, en fait, je me je suis je me suis un peu remis à la page sur ce qui était, heu, à la mode, et je l'ai vraiment apprécié pour le coup, même si c'est pas ce que je préfère, aujourd'hui, heu, j'ai réussi à l'intégrer un peu dans mes dans mes musiques, quoi.
D'accord, d'accord. Est-ce que tu penses quand même aujourd'hui avec, heu, l'expérience que tu as maintenant, que, heu, il est bon, heu, de quand même rester à la page? C'est-à-dire, que est-ce que la musique, mine de rien, devient, heu, meilleure ou garde un certain standing, un certain niveau, heu, au fur et à mesure des décennies, heu, et des f des des tops dans les charts?
Ça, c'est c'est effectivement, heu, une question qui est très, heu, très importante, parce que moi, je pense qu'elle est pas meilleure ou pire en fait, c'est juste qu'elle, heu, elle, heu, réf te un peu l'époque dans laquelle on vit, et donc c'est très important pour moi de de suivre, heu, la musique, heu, et de de voir ce qui est toujours à la mode, et comme ça, on va comprendre un peu mieux aussi les les plus jeunes, et on va, heu, on va a avoir l'impression d'être, heu, toujours, heu, toujours, heu, au courant en fait de de ce qui se passe. Ça passe par la musique et aujourd'hui, ça a beaucoup changé, heu, la façon de consommer la musique, et puis, je suis je suis content de de continuer à m'informer, heu, là-dessus, ouais.
D'accord. D'accord. D'accord, impeccable, impeccable. Hem, du coup, c'est vrai que la la question sous-jacente, quelque part, c'est le: «Est-ce que c'était mieux avant?».
Ouais. <laughs> Heu, est-ce que c'était mieux avant, heu?
Parce que oui oui la les les jeunes, ils écoutent des choses où ils font des choses, heu, différentes, mais, heu, heu, où est peut-être le Michael Jackson de 2025 qui restera éternellement, heu, dans les mémoires? Heu, est-ce que c'est une question, c'est un effet de structure, et et c'est pour ça qu'il y a plus le choix, ou c'est vraiment que la qualité des artistes en eux-mêmes à à chuté?
Ouais. Bah, justement est-ce que est-ce que ce serait pas parce que la qualité, heu, de de vie a elle-même chuté? Maintenant, heu, voilà, Michael Jackson, heu, voilà, i i il est il est unique, mais avant lui il y a eu il y a eu Elvis Presley, heu. Après lui il y a eu, heu, il y a eu je sais pas, il y a eu Nirvana par exemple, heu. Et à à chaque fois c'était pas meilleur ou pire. C'était juste un autre, heu, style de musique. Et aujourd'hui, heu, j'ai l'impression quand même, ce qui est très à la page et qui va quand même prendre beaucoup d'ampleur, c'est la musique techno. Et heu, le rap est un peu en train de de mourir, heu, selon moi. Il y a plus il y a plus trop de ouais, je je trouve, hein. Après, heu, il y a toujours des bons artistes, il y a toujours des bons des bons morceaux, mais, heu, dans ce qui est les les les clubs, et cetera, heu, j'ai l'impression que les jeunes sont plus tournés vers ça maintenant. Heu, donc je pense que c'est là-dedans qu'on va trouver les prochains grands artistes. Donc ce sera forcément ce sera des DJ. Donc on peut on peut dire, qu'on veut, voilà, ils seront peut-être moins, heu ce sera pas Michael Jackson quoi, ils vont pas danser ils vont pas, heu, ils vont pas chanter. Ils vont avoir un autre, heu, un autre type de de talent à développer quoi.
Intéressant. C'est vrai. Ah ouais? Tu trouves? D'accord. Mmh. Peut-être le retour de la la Tecktonik du coup. Hem, et si <chuckles> hem, du coup du coup. Il faut, heu, parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Heu, est-ce que le futur de la musique, c'est la musique créée par, heu, intelligence artificielle?
<chuckles> J'espère pas. <chuckles> Heu, alors, heu, ça, heu, c'est vrai que j'en ai entendu. Heu, j'espère pas, vraiment, parce que alors l'IA c'est génial, hein, pour beaucoup de choses. Mais quand même dans ce qui touche à l'art, heu, il y a quand même un quelque chose qui est justement propre à l'être humain. Heu, la sensibilité, et cetera. Ce qu'un robot n'est pas censé avoir. Donc un robot qui est des algorithmes, et cetera, heu, pour, heu, voilà, i il on peut lui dire, voilà: «P peins moi cette, heu, cette chose de du de façon à à comme Van Gogh, par exemple», il va te sortir la version Van Gogh de de ta photo. Mais il y aura aucune, heu, il y au il y au, il y aura rien à en tirer artistiquement parlant. Ce sera juste la version Van Gogh de ta photo comme tu l'as demandé. Et comme, heu, j'aurais pu le faire, heu, ou n'importe qui aurait pu le faire. Heu, mais, il voilà, il y a pas de sensibilité derrière, il y a pas de message. Donc pour la musique c'est pareil, heu, il va peut-être faire des bons morceaux mais ce sera des morceaux vides quoi ce sera des trucs, heu, s nuls.
Mmh mh. Mouais. Je vois. Oui. Mmh. Je vois. Je comprends, je comprends. Hem, du coup, aujourd'hui, si tu devais définir ton identité, heu, musicale, heu, ça serait quoi en quelques mots?
Mmh mh. Ben, moi ce serait, heu, très, heu, ouvert, hein, heu, en quelques mots ce serait ce serait simplement ça. Parce que je me limite pas à un genre, heu, musical, heu, heu, j je vais pas dire que tel genre je l'aime pas ou quoi, heu. J'ai j'ai mes préférences en termes d'artistes. Heu, mais j'ai pas, heu, j'exclus rien. Et je me surprends des fois à à écouter des trucs complètement à à l'opposé de de ce que j'ai l'habitude d'écouter. Donc, heu, je pense que voilà. Il faut rester ouvert en fait je pense.
OK. Super. Mmh. OK, mais, hem, ça, ça d'accord. OK, parfait. Heu, est-ce qu'à un moment quand même, il y a pas, heu, un artiste, un style ou une musique en particulier qui, vraiment te prend aux tripes? Heu, et qui vraiment change tout. La musique vers laquelle tu reviens quand même plus ou moins systématiquement, même si tu peux apprécier plein de choses. Un truc qui qui vraiment, heu, te te te prend, heu, quand, heu, tu l'écoutes quoi.
Mmh mh. Bah, moi, ce que je me retrouve le dans la musique dans laquelle je me retrouve le plus actuellement, ça reste heu, le reggae avec heu, Bob Marley, justement. Et puis heu, et puis Alpha Blondy, des trucs comme ça. Parce que j'étais pas mal de temps en Afrique et que j'ai quand même v heu, re ressenti un peu heu, un peu tout ça, heu. Mais, heu, voilà mais ça reste heu, ça reste de la soul heu, avec un un un rythme heu, différent, jamaïcain. Donc ouais, ce serait la soul, le RNB. Donc heu, ce ce pour le le grand genre de musique, ce serait ça hein, le blues, finalement heu, voilà ce serait vraiment la grande famille de musique vers laquelle je me je me tournerais.
D'accord. Une connection, peut-être? Mmh mh. Ah ouais. Est-ce que, du coup heu, cette musique-là, à un moment ou à un autre- même aujourd'hui d'ailleurs, hein- elle a heu, façonné heu, ton style vestimentaire?
Heu, non, non pas du tout, parce que heu, <chuckles> non. <chuckles>
Pas pas de grands chapeaux heu, multicolores, tout ça?
N non, non, non, heu, non. J'aime bien rester sobre dans mon style et puis heu, les même les rocks le rock et tout quand j'écoutais du rock, je m'habillais pas comme une heu, rock star heu, ou comme quand j'écoutais du rap heu, je m'habillais pas comme un loubard, et cetera. J'ai pas heu, cherché heu, j'ai pas cherché ça, non.
De grands bonnets? Non? OK. <chuckles> Oui. <laughs> D'accord, oui, parce que heu, c'est vrai que les gens ont souvent en tête heu, les musiques un peu emo où les gens heu, s'habillent un peu en noir aussi. Voilà, il y a des des fois il peut y avoir un lien entre vestimentaire et hem, et et musique. Si tu devais heu, au-delà des artistes que tu as heu, cités, si tu avais heu, quelqu'un à qui tu voulais vraiment heu, faire découvrir ton univers musical avec simplement le nom d'un artiste qui est pas forcément connu, ça serait lequel?
Ouais, ben, effectivement hein, mmh. Mmh mh. Oui. Un artiste qui n'est pas connu? Heu,.
Pas forcément connu. Là un Bob Marley, bon, tout le monde le connaît, mais heu, un artiste un peu moins connu.
Ben, je dirais, heu, c'est je dirais quand même heu, Lou Reed. C'est un rockeur, il est quand même assez connu, mais en France il est peu connu. Heu, Velvet Underground c'est heu, le groupe heu, qui travaille avec Andy Warhol. Ça, c'est quand même heu ouais, je dirais j'irais vers là, ouais.
OK. OK, super. Waouh, imp impressionnant. Bah écoute, c'est absolument passionnant heu, d'écouter heu, tout ça et tout ce que tu avais à à à partager. Merci beaucoup.
Bah, merci pour tes questions. J'ai adoré heu, parler de la musique, c'est toujours un plaisir.